Es kommt tatsächlich drauf an, also, ich würde schon sagen, dass ich teilweise das dann ab und an dann schon schnell einschlafe und manchmal schlafe ich dann auch ganz okay durch. Aber ich habe wirklich Nächte, da liege ich wirklich eigentlich bis fast am Morgen noch wach, also so 5, 6 Stunden, und das h hält dann teilweise auch so 'ne Woche, und, ähm, ja, d das ist dann aber auch a äh, umgekehrt, merke ich teilweise auch, dass ich einfach viel zu viel schlafe. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, dass du so versuchst, 'n Ausgleich zu schaffen und dann ist es viel zu viel.